Com certeza. Inclusive eu lembro de um ano, que os meus avós e o meu tio vieram do sul para passar o carnaval no Rio.
Nos Hã.
Nossa, pensa em uma loucura. <chuckles> Todo mundo na Sapucaí. <chuckles>
<laughs> Sim, sim. Não, incrível, pelo menos deu pra pra apresentar pra eles esse esse lado, né, essa experiência, ótimo. <laughs>
Nossa! Sim. Aham. Nossa, foi muito bom. <chuckles>
Muito legal mesmo. E, hoje, assim, eh, você ainda consegue ir pra lá de vez em quando, para o sul ou acaba que é bem difícil?